Oke. Terus, eee, kebetulan aku juga nggak paham ya, kenapa atasanku tuh nggak coba cari tahu dari aku dulu. Harusnya kan dia ngajak ngobrol aku kan. Nah, tiba-tiba di bulan berikutnya, emang kan sering ada rotasi di setiap tim itu, jadi kayak misalkan si tim A pindahin, eee, aku misalnya contohnya ke tim lain, atau mungkin siapa yang dipindahin. Nah, itu biasanya standarnya itu dari ranking 3 terbawah di tim itu, gitu kan. Nah, sedangkan aku tuh di situ tuh, sebenarnya ada di nomor 2 di tim itu, gitu. Jadi kan harusnya aku nggak kena dong. Nah, tiba-tiba nama aku tuh muncul di, eee, daftar rot rotation gitu. Nah, itu tuh udah jadi bukan rahasia umum lagi, di kantor itu kalau misalkan 3 terbawah itu pasti bakal dijadiin satu tim, gitu. Jadi yang, istilahnya kayak yang jelek-jelek tuh bakal dijadiin satu tim, nanti yang nge-handle memang ada senior yang memang udah bagus banget gitu, Kak. Nah heeh, nah itu kan agak killer ya, sebenarnya dia tuh terkenalnya lebih ke, eee, atasan yang baru ini lebih ceplas-ceplos, terus juga galak, terus juga killer bisa dibilang, ya. Nah, s jadi semua anak tuh kayak takut <chuckles> menindas, iya jadi semua anak tuh sukat eee, sama sa takut banget masuk ke tim dia, dan ternyata aku masuk ke tim dia. Dan aku otomatis kayak protes dong sama atasanku, eee, “Kak, boleh nggak ngobrol? Ini tuh sebenarnya salah aku apa?” Gitu. “Kenapa tiba-tiba aku dipindahin?” Tapi dia nggak mau ngasih jawaban gitu, Kak. Hmm, sedihnya.
Mhm, oke. Mhm. Hmm, gitu. Oh, benar. Heeh heeh. Rotasi? Mhm. Oh, iya iya. Oh, ya. Terus? Mhm. Iya iya iya. Suka menindas lah, ya? Menindas. Mhm. Oke? Iya iya. Oh, gitu. Jadi kalau sebenarnya itu ranking-nya, ranking atas gitu, harusnya? Ranking 2? Ranking 2 malah dijadikan ke ranking 3 terbawah. Ranking 2 dari bawah jadinya, kayak gitu? Wah, itu s
Ya, harusnya aman, nggak dipindah. <chuckles> Heeh, benar. Iya, ranking-nya sih tetap, ya. Tapi dipindahin tiba-tiba gitu. Jadi emang bingung kan, kayak apa sih salah aku? Sedangkan aku tuh nggak tahu kalau ternyata aku tuh diomongin di belakang kan, dan ternyata difitnah seperti itu kan, jadinya aku nggak tahu.
Dipindahin, oh gitu. Oke oke. Mhm. Oke oke.